वो तो है, ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी तो होती ही हानिकारक है। लेकिन जैसे ये बताइए कि अगर हमें बजट में एक मतलब कह सकते हैं कि हेल्दी खाना अगर प्लान करना हो पूरे महीने के लिए, तो अब क्या-क्या चीज़ें हमारे लिस्ट में होनी चाहिए जिसकी वजह से पूरे महीने आसानी से हम अपना खाना खा सकें, हेल्दी, हेल्दी?
उ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, मैं हाँ, हेल्दी की बात कर रहे हो ना, तो मतलब एक ना मुझे लगता है हमें गुड फैट्स लेने चाहिए। देखिए जैसे मैं अपनी अगर मैं अपनी डाइट के बारे में बताऊँ तो, मेरे डाइट में ना एक बजट रहता है 1000-1500 रुपए का सामान आ जाता है, महीने का। तो उसमें क्या होता है कि अ, स्वीट कॉर्न्स मैं रखती हूँ, है ना? ब्राउन राइस होते हैं और जो आपका आटा जो होता है मल्टीग्रैन होता है, है ना? और आपको मसाला ओट्स मुझे लेने होते हैं और बहुत-सी चीज़ें हैं वैसे, मुझे याद नहीं आ रही है इतना नट्स भी लेने पड़ते हैं, सीड मिक्स लेने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें महीने भर तक ही चलती हैं प्रोटीन ओट्स लेती हूँ मैं, कैमोमाइल टी हाँ, मैं आपको बताने वाली थी कि कैमोमाइल टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें रात को पीनी चाहिए वो। फ़ॉर आवर बेटर स्लीप, मतलब क्योंकि आपको पता है ना कि आजकल मतलब ऐसा ज़माना चल गया है, कि मतलब नींद वगैरह तो कम ही लोगों को मिलती है, है ना? तो मुझे लगता है कि अगर आप कैमोमाइल टी पी लोगी ना सोते वक़्त तो मतलब उससे ना मेरी नींद इतनी अच्छी आती है ना, मुझे इतना रिलैक्सेशन मिलता है, कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे लगता है कि मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि मतलब आपको भी लेनी चाहिए कैमोमाइल टी एज़ अ फ्रेंड।
अच्छा। जी, जी। हुँ। ओह! हाँ। बिल्कुल। अच्छा? उससे क्या होता है? हाँ। अच्छा, हाँ। हुँ जी। ओह! है? तो मतलब एकदम सोते वक़्त ही लेना चाहिए या फिर सोने से थोड़ी देर पहले या शाम में?
जी। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मतलब आप सोने से पहले आप कभी भी, जब भी आपका मन हो।
ओह! अच्छा। तो मतलब आप ज जैसे चाय-कॉफी वगैरह रखती हैं आपने रूटीन में? जैसे जो अ, नॉर्मल चाय जो होती है, दूध वाली और चाय पत्ती वाली और कॉफी हो गया ये सारी चीज़ें आप अभी भी पीती हैं?
5-10 मिनट बाद सो जाइए उसको लेने के बाद। हुँ। हुँ। हाँ, देखिए चाय तो हमारे घर में बनती ही बनती है, बट मैं नहीं पीती हूँ, बहुत कंट्रोल करती हूँ, मुझे बहुत आदत थी वैसे चाय पीने की। बट हाँ मतलब अभी हफ़्ते में 1 बार तो कहीं न कहीं मैं पी ही लेती हूँ फिर भी। क्योंकि बनाती मैं ही हूँ, बनती तो मेरे हाथ से ही है मेरे घर में चाय लेकिन, प कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है बट हाँ, करना पड़ता है कभी-कभी।
अच्छा। हाँ। ओह! हाँ।